Não, e assim, né, eh, nesse caso em especial, desde que você se sinta confortável em um vestido, já aquele já tá bom, não precisa de mais nada. É claro que você tem que manter um certo protocolo, você não vai com um vestido de balada num casamento, a gente entende isso. Mas poxa, dificilmente alguém precisa passar por 7 opções pra escolher um vestido pra ser convidada de um casamento, realmente, exagerou, né?
Uhum. Sim. Claro. Exato. É, é bem exato e assim na no final das contas não faz diferença, o motivo de você tá indo no casamento não tem nada a ver com o seu vestido, né, é o que eu acho. Então assim, você vai por um, ele vai ficar bonito, vai ter um mais bonito, vai ter um menos bonito, mas assim, contanto que você esteja apropriada, né, para ir para para o casamento, vai prestigiar, vai fazer o que você foi fazer lá, eu eu <chuckles> eu acho dessa forma
<laughs> Com certeza. É. Concordo cem por cento com a sua forma de enxergar. E digo mais, eu acho que às vezes quando as pessoas ficam muito confusas como são. É muitas vezes elas acabam voltando lá na 1ª você já notou isso? <laughs>
Uhum. Sim. É, é verdade, é verdade, acaba que o 1º é o o escolhido e pronto. <chuckles>
É, exatamente. Eu tenho alguns amigos que são um pouco indecisos,, e eh, eu tiro sarro, né. Eu tento ajudar mas eu tiro o sarro da ansiedade. E às vezes eu falo assim: "Amiga joga uma moeda pra cima, faz um cara ou coroa, porque você vai saber qual você gosta mais quando você fizer o cara ou coroa." E te explico a lógica. Você fala assim: "Ai não sei se eu vou nesse casamento, se eu vou ou se eu não vou." Tá, aí você pega uma moeda, fala: "Cara eu vou, coroa eu não vou." Você joga para cima e deu não vou, e se você quer ir, fala: "Ai, vamos melhor de 3 então. Ai mas poxa, eu acho que eu queria ir." <laughs> Você sabe a resposta, não é?
Aham. <chuckles> <laughs> Nossa. Aham. Não vou. <chuckles> <chuckles> É verdade, viu? Mesmo, é mesmo acaba que você sabe a resposta desde o início e aí, <clicks tongue> é complicado. Agora me diz uma coisa, quando você entra assim em um cenário, né, que você tem várias opções, qual o seu 1º passo? Eu já eu já sei que você não tem tanta dificuldade em tomar uma decisão para escolher, né, quando você tem bastante opção. Mas você tem alguma estratégia, tem alguma triagem que você faz ou algum critério?
Exato. Uhum. Sim.

Tenho, por exemplo, se eu estou indo viajar, né, vamos supor que eu estou indo viajar, e aí eu posso viajar com uma amiga pra vários lugares diferentes. Acho que a primeira coisa que a gente vai pensar é assim: "O que que seria ideal para nós 2?". Primero, você lista o que é ideal para nós 2, "Ah, então o ideal é que não seja uma viagem de mais de 5 horas de avião, o ideal é que a gente consiga ficar no Airbnb, e o ideal é que a gente consiga ficar no Airbnb que tem cozinha, que a gente consegue, né, fazer a nossa comida ali e não ficar num num quarto, numa casa", por exemplo.
Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sei.
Acho que assim, é impos é é importante listar quais são os as coisas mais importantes, digamos assim, antes de você tomar a decisão. E aí, você vai peneirando também o que que é um dealbreaker ou seja, o que em hipótese alguma você vá aceitar, e o que é uma plus, sabe. Então assim, "Olha, eu, em hipótese alguma, eu quero estar num lugar onde não tem uma cozinha, mas eu estou disposta a viajar 6 horas". Aí, você já mudou ali as prioridades, sabe, que é importante entender o que você precisa de qualquer jeito, o que você não quer de qualquer jeito, e aí o que é negociável, né?
Uhum. Sim. Aham. Sim. Hum, entendi. É verdade. É verdade, é, acaba facilitando bastante. E mas já aconteceu assim de você ter, sabe, quando é é raro, né, mas acho que acontece, você tem muitas opções e todas de todas elas funcionam, sabe, as opções são iguais, tem vários locais, por exemplo, com as mesmas características. Você se sente paralisada em algum momento? Tem algo assim que: "Nossa, e ag agora eu não vou conseguir decidir, porque são todos muito bons".
É. Uhum. Tá. Ai, olha, acho que sim, quando é tudo muito bom ou tudo muito ruim, é difícil, né? <laughs> Você fala: "Meu Deus, eu vou sair perdendo em qualquer situação, meu Deus, os ganhos são tantos que eu não estou nem administrando". <laughs>
É, exato. <chuckles> E e exato, exato, é mais complicado aí.
Eu acho eu acho que sempre tem algo que ressoa um pouquinho mais com o teu coração, ou com o teu momento de vida, ou com um sonho que você tem, sabe, porque a gente está pensando numa coisa feliz, né, imagina que você tenha, sei lá, 4 opções de emprego que são ótimas. Todas vão te pagar super bem, vamos imaginar até que seja o mesmo salário para, né, isso não ser um um caso. Eu acho que eu vou pensar: "Qual empresa tem mais a ver comigo"
Sim. Sim. Uhum. Sim.
"ou qual é mais perto da minha casa.", sabe, sempre vai ter alguma coisinha que vai desempatar, digamos assim, as opções.
Aham. Isso, uma vantagem a mais, né?